Kak, kita tuh dalam hidup kan pasti pernah, eee, melakukan kesalahan ya. Entah itu kesalahan besar, entah itu kesalahan kecil. Tapi ya kesalahan itu tidak luput gitu dari hidup kita. Kalau Kakak sendiri, gimana nih cara Kakak supaya bisa memaafkan diri sendiri setelah membuat kesalahan?
Mhm. Nah ini penting banget ya, k karena buat kita semua gitu ya, para para manusia yang biasanya memang lebih rentan atau lebih sering menyalahkan diri sendiri daripada memaafkan diri sendiri. Terlep eee, terlebih lagi ketika melakukan kesalahan ya, ini eee, ada 1 pengalaman aku juga, nanti aku sedikit cerita. Eee, di mana aku, eee, yakin itu adalah keputusan yang salah gitu ya dari aku, dan aku, eee, cukup lama menyalahkan diri sendiri gitu ya. Cuman kalau misalkan ditanya, gimana cara memaafkan diri sendiri setelah membuat kesalahan itu memang nanti ujung-ujungnya akan kembali lagi ke manusianya masing-masing. Tetapi ternyata tetap membutuhkan waktu, Mas. Jadi enggak bisa langsung dan waktunya setiap orang berbeda. Tapi yang perlu diketahui bisa dipercepat ternyata waktunya. Nah, jadi aku pertama yang aku lakuin waktu itu, ketika aku sadar aku nggak boleh lagi apa namanya, menyalahkan diri sendiri, jadi aku harus memaafkan diri sendiri. Aku pertama mengakui kesalahan aku di dalam diri sendiri. Memang boleh mengakui kesalahan tapi bukan menyalahkan diri sendiri. Jadi beda ya maksudnya, mengakui kesalahan kita, eee, apa namanya, ya me me memevaluasi ibaratnya, terus kita nanti mau gimana. Jangan, "Ah ini salah gue ini, terus-terusan nih gimana ya ke depannya, ah, ini salah gue lagi ini, aduh ntar gue ke depan salah lagi nggak?" Kalau itu lebih ke takut dan lebih ke menyalahkan diri sendiri sih.
Aduh. Oh, iya iya. Iya. Iya, paham paham.
Jadi yang pertama itu membuka jalan untuk berubah ya itu dia kita harus mengakui dulu kesalahan kita, terus nanti berikutnya aku yang aku rasakan itu, ketika kita udah mengakui kita jangan apa namanya, jangan sampai menyalahkan lagi diri sendiri di keesokan harinya, walaupun ada kesalahan-kesalahan kecil yang masih terulang gitu. Jadi intinya dua hal itu teru terus yang terakhir evaluasi deh apa ya solusinya? Gimana ya caranya supaya bisa apa namanya keluar dari masalah ini? Nah kalau itu membutuhkan logika sih, membutuhkan jalur logika, terus membutuhkan seorang teman atau seorang ahli, kala kalau hutangnya agak susah, dan menurut aku
Iya, paham paham. Iya.
eee, yang terakhir perlu ini apa namanya, perlu masukan dari seseorang yang mungkin nggak dikenal, karena kalau masukan dari orang yang dikenal biasanya dia cenderung ini sih, cenderung menolak. Tapi kalau dari orang enggak dikenal biasanya cenderung didengar, enggak tahu kenapa kalau aku ngerasanya begitu, Mas. Jadi poin-poin tersebut iya betul.
Oh gitu? Oke, aku kalau dari penjelasan, Mas, ya, aku boleh menyimpulkan ketika terjadi kesalahan ketika kita membuat kesalahan, hal pertama yang kita, eee, lakukan adalah yang pertama, iya kita memvalidasi, bahwa iya memang kita berbuat salah, terus, eee, kita fokus ke solusi ya, Mas, ya, bukan menyalahkan diri sendiri terus, kita fokus ke solusi, sama ketika kita butuh bantuan seseorang, kita jangan takut untuk meminta bantuan, gitu. Bantuan untuk cerita, untuk bantuan mendengarkan gitu, bahkan untuk meminta pendapat untuk iya, betul betul, aku setuju banget sih. Nah terus tadi Kakak kan sempat cerita eh, bukan sempat cerita, sempat sebut tuh tadi kalau Kakak tuh pernah ada ke ceritanya, nih, salah satu cerita di mana Kakak, eee, mengalami kesalahan mungkin kesalahan besar atau ya mungkin kesalahan ajalah gitu, akhirnya bisa memaafin diri sendiri. Gimana tuh, Kak, ceritanya?
Iya, jangan terus menyalahkan diri sendiri. Betul. Atau untuk solusi itu sendiri. Iya. Mhm. Mhm. Iya, oke. Heeh heeh Jadi waktu itu aku resign dari pekerjaan aku, karena aku apa namanya udah merasakan, eee, lingkungan bukan lingkungan juga sih, budaya yang toxic. Kenapa toxic karena lagi libur pun dicari, lagi cuti pun dicariin, udah libur seminggu sekali liburnya masih dicariin gitu kan, terus sering banget kerja lembur, lemburnya bisa sampai jam 10:00 malam, tapi enggak dibayar gitu loh jadinya ya loyalitas nggak jelas gitu menurut aku. Nah, itu itu juga udah, akut akuri aku resign tahun ke-5 dan aku udah membulatkan dirinya sebetulnya mulai dari tahun ke-4 gitu ya, tapi aku benar-benar resign karena pertama aku, kayaknya aku ngambil resign itu karena emosi oke, terus yang kedua setelah resign itu kan aku dapat uang pegangan dari gaji utama sama beberapa uang lain tunjangan lainnyalah intinya. Nah aku tuh ngerasa udah aman di situ. Jadi, aku padahal aku udah berkeluarga udah ber apa, udah beranak 2 juga, nah aku sela aku mikirnya karena level aku waktu itu supervisor aku bisa nyari kerjaan gampang di Indonesia kayak gitu, Kak, tapi kenyataannya berjalan 2 bulan 3 bulan mungkin lebih sedikit, ternyata nggak dapat-dapat juga, nih, pet mungkin mungkin kesalahan aku berikutnya yang kecil-kecil, nih, yang mengikuti adalah aku dapat panggilan dua kali kayaknya sih udah bisa deal gitu ya, cuman aku nolak karena dari segi gaji di bawah aku yang sekarang, yang terakhir aku resign gitu kan. Makanya aku tolak, aku tolak terus sampai akhirnya belum dapat pekerjaan selama 4 bulan kurang itu dan hasil akhirnya adalah ketika aku kaget uang aku beneran habis, Kak, istri itu enggak ngomong ternyata sisanya berapa, ini bukannya mulai menipis ya, mulai habis, Kak, bahkan berhutang. Bayangkan, bila kalau enggak aku kalo nggak bisa nenangin diri sendiri itu ya, aku bisa marah-marah ke istri kayak apa tahu, kalau mau nggak apa, lepas tanggung jawab maksudnyalah ya. Padahal sih emang udah lepas tanggung jawab juga gitu ya, jadi, eee, garis besarnya di situ. Nah terus, ak aku ngelihat istri aku takut gitu ya, takut sama aku, takut banyak yang gak bisa kebayar, sedangkan pengeluaran terus ada. Terus selama ini gimana aku nanya istri aku? Ya selama ini ternyata memang udah habis, terus berhutang. Terus, eee, aku coba nanya baik-baik pengeluarannya apa aja, ya aku tahu juga sih ternyata. Memang pengeluarannya gede, seratus e sehari Rp100.000 aja itu udah Alhamdulillah gitu loh kadang bisa lebih Rp120.000, seratus sepuluh gitu kan, dikali sebulan udah Rp3.000.000 dikali berapa bulan 4 bulan udah Rp12.000.000, nah itu aku udah habis bahkan berhutang, kagetnya sih di situ. Jadi, waduh di situ nge-down banget, jadi aku aku nyalahin diri sendiri karena aku terlalu sombong gitu ya bisa mendapatkan pekerjaan secara cepat, terus istri aku juga menyalahkan diri sendiri karena dari awal enggak cerita sisa berapa. Mungkin kalau dari awal cerita mulai menipis belum habis aku masih bisa biket bisa cari harian, aku bisa nge-ojek online karena waktu itu punya akun, ya masih ada akun, tapi istri aku enggak ngomong jadi aku mase masih merasa tenang, padahal udah udah darurat gitulah antara hidup dan mati. Nah, eee, itu aku ada seharian. Seharian aku merenung, terus aku sama istri aku, aku ngobrol, kita udah nggak bisa nyalahin diri sendiri gitu ya. Kita udah harus fokus solusi dan aku enggak mau terus berhutang lebih dalam gitu ya dari banyak, eee, pinjaman ke teman atau pan pinjaman ke aplikasi gitu ya, nah udah aku fokus ke solusi, eee, udah intinya aku fokus ke solusi aku minta bantuan orang tua, mau diomelin kayak apa tahu aku terima. Ah itu yang kayak tadi itu terima akui kesalahan kayak gitu, terus minta bantuan dari orang lain, kebetulan ya kalau masalah ini kan harus bantuan dari keluarga dong, enggak mungkin dari orang lain kan. Terus ya tadi yang aku sebut tadi, ev evaluasi dan cari solusi ya itu tadi solusinya. Ya betul diomelin, ditanya detail di ini, ak aku tapi by the way aku sama istri aku ya, e kita memberanikan diri ya jadi enggak cuman aku aja gitu.
Oh, paham. Iya iya. Iya iya. Oke. Iya. Waduh. Oh gitu. Iya iya. Oh, iya iya iya iya. Ya. Ya. Iya? Iya, iya. Tul betul. Iya iya, Heeh heeh.
Ya di situ kita ada ada harunya, eh bukan haru, ada sedihnya, ada nangisnya dan harunya ya dibantu dikasih pinjaman sementara, terus aku nge-ojek online sehingga eee, setidaknya makan harian itu sama beberapa keperluan dasar itu terpenuhi. Nah, masalah hutang itu kita mikir lagi cari solusi lagi, kayak gitu, Kak.
Oke. Oke, iya iya iya, ini cukup bisa dipahami sih, kalau akhirnya Kakak juga merasa ini memang sebuah kesalahan gitu. Mungkin karena tadinya ya waktu resign itu Kakak agak impulsif kalau aku tangkap ya, jadi memang mungkin karena emosi agak impulsif, kurang berpikir matang gitu, jadi akhirnya tapi udah terlanjur juga ya, udah terlanjur resign terus, eee, ya bener Kakak bilang tadi, mungkin agak mentang-mentang juga karena merasa oh iya sih emang di posisi kemarin kan udah lumayan gitu ya sebagai supervisor dengan ekspektasi, ketika Kakak akhirnya keluar itu bisa lebih gampang gitu nyari kerjaan, namun ternyata
Mhm. Mhm. Iya. Heeh. Iya. Betul mikirnya gitu awalnya, ternyata tidak semudah itu.
namun ternyata, kenyataannya tidak seperti itu. Oh, iya iya. Loh, seb aku agak penasaran, nih, Kak.
Dan salahnya aku hariannya itu iya, dan salahnya aku hariannya itu aku nggak nutupin sama ojek online dari awal, kalau mungkin nutupin kan nggak akan langsung minus gitu kan sampai berhutang, iya itu aja sih.
Heeh? Ah iya, bener. Betul betul betul. Dan aku juga agak penasaran tuh, ini kok jadi, ini ceritanya itu kalau keuangan itu benar-benar full istri Kakak ya yang pegang? Apa gimana, Kak?
Penasaran kenapa tadi? Ya memang dari awal memang dari awal aku sangat mempercayakan istri aku karena dari kita pacaran dari aw udah lama banget, Kak, jadi memang apa enggak pernah ada kebohongan sedikit pun tentang perasaan, tentang per apa, imat amit amit perselingkuhan, sama tentang keuangan, jadi memang, eee, enggak tahu kenapa aku udah percaya aja dia enggak akan berbohong gitu ya, jadi ya udah, eee, benar nggak bohong, cuman nggak jujur gitu aja, bukannya bohong ya tapi nggak jujur. Nye kalau bohong berkata salah.
Iya. Iya. Mungkin akan lebih tepat kalau
Takut sih.
mungkin akan lebih tepat kalau kita sebutnya nggak transparan gitu loh, Kak, jadi dia tidak bermaksud membohongi, tapi mungkin nggak transparan aja gitu. Nah, eee, sempet nggak, Kak, ditanya ke istri, kenapa sih kok nggak transparan soal keuangan gini? Maksudnya kalau misalnya udah mau habis, kenapa nggak bilang aja gitu loh.
Iya bener, nggak transparan. Iya. Iya. Aku, heeh. Itu pas aku tanya gitu, Kak, aku udah lihat mukanya takut banget, Kak, sama aku, tahu kan kalau manusia takut? Karena aku memang udah e gimana ya, udah agak burnout saat itu ya walaupun ngomongnya berusaha ditahan, tapi yang namanya intonasi sama emosional tuh udah ketara banget, dan terus di situ aku aku ngeliat istri aku kok aku jadi gini ya. Dulu kita waktu masih pacaran enjoy loh, aku waktu masih pacaran jarang banget marah gitu ya, marah pun enggak kayak kayak ya lu udah gue miliki, terus gue mau bebas marah sama lu enggak kayak gitu kalau dulu. Terus aku ngerasa, kok gue sedih loh kayak gini, gue jadi sedih sama istri aku gitu, Bang, ya udah aku peluk dia, terus dia nangis beneran, aku juga ikut nangis, Bang, yah, saat itu momen-momen kita titik terendah sih, aku yakin banget. Aku juga nggak tahu kalau orang tuaku saat itu hanya marahin aku nggak ngebantu, aku nggak tahu gimana bisa bertahan sampai detik ini, gitu. Jadi memang saat itu jawabannya dia karena takut, memang takut banget gitu loh. Karena dia juga udah ngelihat aku udah usaha cari cari ke nggak tahu, Kak, enggak tahu.
Iya. Iya iya iya. Iya iya. Oke. Takut kenapa sih, Kak? Maksudnya ka maksudnya kan kalian kan udah lama gitu loh bareng, dari sebelum nikah pacaran udah lama, terus nikah, terus kenapa takut ya? Itu yang masih aku pertanyakan gitu loh.
Mhm. Iya. Iya, aku jug nggak nggak paham, mungkin dia soal uang itu takut untuk jujur, maksudnya kalau udah habis takut diintrogasi kayaknya sih ke mana aja habis padahal kalau aku pikir-pikir ya benar, satu aja sehari aja itu Rp100.000 gitu, akhirnya sehari aja Rp100.000, ternyata mungkin hanya mungkin waktu itu hanya Rp20.000.000 kurang atau lebih dikitlah ibaratnya gitu.
Oh, oke-oke. Ya kalau Rp20.000.000 untuk berempat sih lumayan sih, Kak, kayak, nggak nggak akan bertahan lama gitu loh, mungkin ya, kalau kalau nol pemasukan sih
Iya. <laughs> Cuma aku mikirnya dulu iya gitu. Nggak ada masalahnya nggak ada pemasukan sama sekali, bener, mhm. Udahlah.
mungkin ya 4 bulan 3 bulan iya betul betul. Oke, tapi mungkin, eee, dari masalah-masalah seperti ini akhirnya bisa memperkuat hubungan deng Kakak sama istri juga loh. Iya nggak sih?
Betul betul. Jadi memang, eee, aku aku salutnya sama dia dan dia salutnya sama aku, kita masih bisa saling setia loh, Mas. Karena di samping banyak orang yang bercerai karena masalah keuangan, masalah ribut-ribut, kita masih memilih satu sama lain untuk saling setia dan, eee, sampai sati saat ini sih dia memang suka bercandain aku, "Tenang sayang, aku temenin kamu sampai kaya raya, awas aja kalau aneh-aneh." Gitu katanya. <laughs> Ya udah itu berarti berarti tinggal kuat-kuatnya aku nanti kalau dikasih kekayaan gitu ya, jangan sampai berpaling, iyalah.
Betul, iya iya. Wih. <laughs> Berarti emang suportif banget ya. Iya bener. Berarti, apa emang dari kejadian itu akhirnya Kakak bisa belajar untuk memaafkan diri sendiri juga ya Kak?
<chuckles> Iya karena mes menurut aku, kesalahan itu kan besar banget ya, kalau aku terus-terusan menyalahkan diri sendiri dan di posisi udah nggak punya banyak duit dan malah adanya hutang, itu malah makin ruwet Mas. Jadi menurut aku tuh udah, aku dihajar batu besar bangetlah ibaratnya meteor dari langit udah kena, jadi aku nggak mau nyalahin diri sendiri lagi, aku benar-benar langsung fokus ke solusi. Kalau dulu mungkin, masalah skripsi nggak kelar-kelar nyalahin diri sendiri terlalu males-malesan, dapat nilai jelek waktu ulangan mungkin nyalahin diri sendiri karena nggak belajar, masih wajar ya. Tapi ini kan udah gede banget masalahnya, kalau terus nyalah-nyalahin diri sendiri enggak ketemu solusinya, yang ada mati kelaparan dan salah aku gitu.
Iya, bener. Iya. Bener bener. Apa lagi kan Ah bener, apalagi kan Kakak udah ada istri, ada anak 2 ya Kak, istilahnya kan ekornya udah banyak nih gitu. Kalau misalnya masih terusan menyalahkan diri sendiri, kayaknya nggak nemu solusinya juga sih. Jadi ya udahlah dis eee, diakui saja kesalahannya, kita maafkan, kita berdamai sama keadaan, terus cari solusinya apa nih, gitu.
Iya. <chuckles> Gak nemu solusi, heeh. Solu gitu, nah itu butuh butuh orang lain, butuh ahli, ya gitulah pokoknya. Teknisnya aja sih teh, teknis lapangan bisa sambil browsing gimana caranya juga sih.
Oke oke. Tapi ngomong-ngomong ahli nih Kak, itu berarti Kakak waktu dapat masalah tersebut, eee, sempat ke, eee, profesional juga, apa gimana Kak?
Ya. Oh enggak, jadi memang aku tetap mencoba menenangkan dirinya dengan dengerin ceramah-ceramah Kak, dari ceramah-ceramah online. Aku kan muslim ya, jadi aku cerengi dengerin ceramah dari Ustad Adi Hidayat, Ustad Abdul Somad yang relevan dengan, eee, kehidupan aku terutama, eee, tentang para sahabat nabi yang dulu pernah mengalami hal yang sama seperti ini bagaimana, ya intinya kembali lagi ke kita mau benaran be apa, bertaubat apa enggak. Nah itu juga mencoba bertaubat dengan cara shalat 5 waktu nggak bolong saat itu. Jadi ya, ya di samping aku berusaha aku juga berdoa sih, aku nggak mau sombong berusaha aja, d nggak sambil berdoa. Tapi aku juga nggak mau, apa ya, hanya berdoa aja tapi nggak berusaha. Jadi ibaratnya, kita hanya menjadikan ibadah itu tameng gitu loh, seolah-olah ya udah berdoa aja cukup padahal udah pasti nggak, gitu Kak. Jadi 2 poin tambahan tadi, aku baru ingat untuk aku sharing. <chuckles>
Iya. Oh oke. Iya. Ah bener tuh. Bener bener, setuju banget. Iya iya, bener banget, setuju Kak. Kita kalau, eee, berusaha tanpa berdoa itu jatuhnya sombong, tapi kita berdoa doang nggak ada usaha ya, ya nggak nggak nggak nggak ke mana-mana juga gitu kan? <laughs>
Males. <laughs> Mbak kemana-mana ninya, benar benar.
Tapi situasi Kakak sekarang gimana? Udah lebih baik ya?
Ah, situasi udah tentu lebih membaik karena kit aku udah mulai nemuin satu titik terang untuk bekerja dari rumah, eee, seperti teman aku yang lain eh tetangga aku 1 orang juga, dia bisa bekerja dengan perusahaan luar. Kalau aku masih sebagai freelancer atau virtual assistant dengan baga berbagai macam platform online yang kerja di rumah. Jadi itu tambahan yang bisa nupang membayar hutang dikit sedikit demi sedikit, kayak gitu Kak.
Oh oke. Wah, semoga keadaan terus semakin membaik ya Kak ya, dan segalanya lekas selesai gitu. Sehat-sehat terus ya Kak, aku senang banget loh dengar cerita Kakak, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu.
<chuckles> Amin amin. Iya Kak, terima kasih juga Kak.